Kung ano naman 'yong masasabi mo or paano mo naman ikukumpara 'yong palengke noon sa mga, um, 'yon nga modernong mall ngayon or sa mga palengke ngayon? Lalo na 'yong napupuntahan mo do'n halimbawa um, palengke noon no'ng sa puwesto mo versus no'ng sa palengke na pinupuntahan mo ngayon, kung nasaan ka mang lugar, ngayon?
Mm. Ku 'Yong ano, 'yong ugali no'ng mga sa palengke, halos pareho lang din, eh, kasi dito may palengke rin ako na laging pinupuntahan, meron din akong laging binibilhan. Although, mas madalas ako ngayon sa supermarket, sa mga mall. Pero meron din akong ano, meron ding meron ding suki-suki talaga. Meron kang halimbawa, may bibilhan ka ng manok, doon ka lang bibili palagi kasi maganda 'yong mga ano niya, mga manok o kaya meron kang bilihan ng isda, dahil maganda rin ang mga ano niya, 'yong mga isda palagi, tapos naglilinis pa siya bago ibigay sa'yo, lilinisin 'yong isda. 'Yon mga ano din, gano'n din, gano'n din 'yong serbisyo mas ma sa ano pa nga dito, eh, 'yong mga serbisyo may mga ekstrang ano sila, effort pa 'pag nag nag ga nagbebenta sila. Alam mo 'yong ba halimbawa, bibili ka ng mga gulay, bibigyan ka ng ekstrang sibuyas, ga mga gano'n mga sili, 'yon, 'pag lalo na 'pag marami kang binili, daming ekstrang binibigay. Maganda rin dito, oo, oo, nakakatuwa nga, mm.
M M Mm. Mm. Mm. Wow. Nahi Mm. May mga pa-freebies na pala sila, 'no? <chuckles> Ayu Oo, tama. Nakakatuwa talaga kasi siyempre 'di mo naman in-e-expect na may pa-freebies sila kasi ang, goal mo lang talaga, eh, makabili ka ng gul ah, sibuyas tapos may mga extra ka pang nakukuha. Pero, ano naman 'yong ano natutunan mong aral niyan mula sa palengke or 'yong sa simula no'ng pagtitinda mo noon tapos ngayon, ganiyan?
Oo. Ma Oo. Mm. Tama. Mm.